Alors, on a beaucoup parlé du travail mais est-ce qu'au niveau de ta vie perso, heu, tu vois, de ton couple, avec tes amis et cetera, est-ce que tu fonctionnes de la même façon? Ou ou est-ce que là, du coup, heu, comme tu as plus la pause entre midi et deux peut-être tu vois, le matin tu as une journée chargée au travail entre midi et deux, voilà, tu te détends donc ça va mieux pour l'après-midi, mais du coup, heu, sur ta vie perso, heu, comment ça se passe? Est-ce que tu réagis de la même manière, pour te détendre? <laughs>
Ouais, hem, sur la vie perso, ça peut arriver hein, heu, oh pour l'instant moi je vis seul donc ça j'ai pas ce problème d'être tout le temps ouais, c'est pas si mal que ça bon c je suis pas surchargé, mais, heu, s'il y a des moments où je suis continuellement avec quelqu'un, heu, que ce soit en couple ou en, heu, avec un ami, heu, oui ça peut être amant intéressant je sais pas, par exemple, en vacances. Par exemple hein, une situation en vacances avec quelqu'un, on on est tout le temps un peu l'un sur l'autre, ça peut être intéressant aussi d'aller faire la petit balade tout seul, heu, je sais pas si si ça fait plusieurs jours qu'on s'est pas quittés, heu, du regard ça peut être intéressant ouais, de de même si ça se passe bien hein, des fois hein. Ça veut pas dire que ça s ça veut pas di ouais ça veut pas dire qu'on il y a une tension ou qu'on s'est engueulés, mais des fois laisser de l'espace, je pense que l'espace est important pour se sentir bien avec les gens, voilà.
Bah, c'est déjà pas si mal que ça. <laughs> Voilà. Voilà. <chuckles> D'accord. Ouais. Oui, oui, non mais bien sûr ce l'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. Bah, surtout, heu, le temps ouais, ouais bien sûr. Mais et heu
L'espace est important pour, heu, voilà, se laisser, heu, respirer et pouvoir mieux se retrouver après, pouvoir plus s'apprécier encore.